Ja, also ich habe mich mal gefragt, im Groben und Granzen, wie könnte man Lebensmittelverschwendung jetzt noch sinnvoll reduzieren? Ähm, was sind denn deine Gedanken dazu?
Na ja, also bei mir geht ganz viel darüber, dass ich halt versuche, im Blick zu behalten: Was habe ich im Kühlschrank? Und was kann ich noch was kann ich noch schnellstmöglich verkochen? Und was muss ich vielleicht noch kaufen, damit ich jetzt die eine Sache noch in 'nem Gericht dann verkochen kann?
Also, du gehst konkret dann mit dem, was du hast und dann dass du halt nicht: „Ja, jetzt wollte man eigentlich mal Spaghetti Bolognese essen, da muss ich das alles kaufen.“ Und vielleicht hast du aber alles da, um 'n anderes Gericht schon zu zaubern und du machst dann wirklich den Kühlschrank auf und guckst, was ist vorhanden, ja?
Genau, also vorausgesetzt, es läuft bald ab. Wenn jetzt nicht, dann gucke ich schon noch, worauf ich eher Lust hab. Aber wenn ich jetzt irgendwas habe, wo ich weiß: „Okay, das ist jetzt vor 2 Tagen abgelaufen oder es läuft jetzt übermorgen ab, ich schaff's aber sonst nicht bis dahin zu essen.“ Dann versuche ich schon, das irgendwo mit mit einzubauen. Da hat man ja immer so seine Gerichte, wo man vieles noch mit ranschneiden kann.
Also, das heißt, dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, da hältst du dich jetzt nicht dran. Wenn da ja auf dem Joghurt steht, der ist gestern abgelaufen, dann schmeißt du den nicht, ähm, hysterisch in den Müll sozusagen, ja?
Ne, wenn der gestern abgelaufen ist, nicht. Also, es gibt ja Sachen, wo man sich fragt, warum überhaupt 'n Haltbarkeitsdatum draufsteht, sowas wie Salz oder Zucker, das ist jetzt irgendwie bisschen hinfällig, ähm, oder Ho Honig, genau. Aber, äh, wenn man jetzt irgendwas hat mit mit Milchprodukten, ähm
Ja, oder oder Honig, ja.
dann, bin ich da schon 'n bisschen vorsichtiger, aber das heißt nicht, dass ich das mit dem Glockenschlag 0:00 gleich gleich in Müll haue, das richtig. Also, man kennt ja das übliche, noch mal dran riechen oder so, um dann zu schauen, ob's noch gut ist oder nicht.
<chuckles> Okay, es gibt ja auch so Leute, die f testen dann mit ihren Partner und sagen: „Hier probier mal, ist das noch gut?“ <laughs> Sind das dann auch so Varianten, <laughs> um auf Nummer sicher zu gehen? Oder, bist du dann auch selber so gut? Ja, genau.
<laughs> Ja. Dann wird nur einer krank. <chuckles>
Mhm. Ne, also du teilst es dann selbst, ja?
Genau, aber also wenn's mir komisch vorkommt, dann haue ich's auch weg. Da bin ich dann tatsächlich- wenn man das so nennen kann- bisschen verschwenderisch, also eher vorsichtiger, äh, und wenn mir irgendwas komisch vorkommt oder es einfach schon zu lange ist. Also es gibt ja welche, die machen nach 2 Wochen noch 'n Joghurt auf und der ist noch gut und denen geht's, nachdem die den gegessen haben, auch noch gut. Das ist mir einfach zu riskant. Das ist mir dann zu lange. Ähm, da bin ich dann da werfe ich's dann doch schon weg.
<giggles> Ja. Mhm. Ja, und wie sieht das so dann mit so Kompostieren oder so was aus? Ich weiß ja nicht, wie du lebst, aber, hm, machst du da irgendwie auch im im Sinne von Recycling man gibt's ja auch so Biotonnen und so. Ha ist das auch so irgendwie was, wo wo du dich drauf konzentrierst oder hauptsächlich im Sinne von keine Lebensmittel erst mal verschwenden?
Also zu Hause habe ich grundsätzlich 'n Kompost und 'ne Biotonne. Ähm, es wandert aber eher meistens alles in die Biotonne, weil dann spart man sich die Ratten und Waschbären im im Garten. <laughs>
Waschbären.. Ja.
Na ja, die essen ja sowieso alles. Alles, was abgelaufen ist, das nimmt der Waschbär. Äh, die haben sich da also nicht so mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, aber, ähm, genau. Also, das jetzt eher weniger. Ich gucke immer noch, wenn jetzt irgendwas doch drüber ist, aber noch gut ist, ob ich das einfrieren kann, also Brot, Brötchen
Aha.
äh, Fleisch ist ja auch so 'ne Sache, was sich gut einfrieren lässt. Ähm, das sind das sind alles so, da gucke ich, dass ich das dass ich das eingefroren krieg oder halt einkochen, aber das mache ich eher ganz ganz selten, um jetzt was länger haltbar zu machen. Letztens hatte ich dann mal hier Rotkraut eingekocht, weil's zu viel war, aber es ist dann auch mega viel Arbeit, die Gläser vorhalten, äh, dass man die überhaupt erst mal da hat und dann muss das richtig dicht werden und so.
Ja. Aha. Ja, ja, ich weiß, also meine Tante hat das früher auch sehr viel gemacht mit Marmeladen und so was, ähm, oder irgendwelche Gurken und solche Geschichten da, ähm, einmachen. Aber da muss man ja dann auch irgendwie auch die ganzen Utensilien für haben, auch wissen, was man da tut, damit das auch hygienisch ist. Ansonsten hat man ja letzten Endes dann auch wieder, ähm, was verschwendet. Wenn man dann die ganzen Beeren dann da zu 'ner Marmelade macht, hat man irgendwas nicht beachtet, dann ist es nicht dicht und dann doch schimmlig, ne? Ja.
Ja. Ja, oder man hat halt 'n Biomüll im Glas erschaffen. <laughs> Das ist natürlich auch nicht schön, wenn das ganze Glas dann dann weiß ist, wenn man's irgendwann nach 'nem halben Jahr wieder wieder ausm Schrank holt.
Okay, aber du bist jetzt auch nicht der Typ, der jetzt da irgendwie eink. kauft und dann ganz gezielt irgendwelche Sachen vorkocht und einfriert und so. Das entsteht dann mehr aus w den übrig gebliebenen, äh äh, Lebensmitteln, sage ich jetzt mal, wenn man mal gekocht hat und so, ja?
Genau, also i ich kaufe auch kaufe auch jetzt nicht so direkt geplant ein. Ich überlege mir schon, weil ich kochen möchte und kaufe dementsprechend ein, aber, ähm, ja also das das passiert eher alles nach nach Bedarf. Es ist nicht so, dass ich plane, gut, ich mache jetzt viel, viel mehr und friere das dann ein. Das auf gar keinen Fall.
Ja, okay. Und hast du denn da sonst noch irgendwelche Tricks beim Einkaufen oder so, wenn du oder portionieren und so, wie du da irgendwie Geld einsparst oder achtest du da jetzt auch nicht so, ähm, auf jeden Cent und gehst da mit den Coupons los?
<chuckles> Mit meinem Hefter an Coupons, wie im wie im Fernsehen immer. <chuckles> Ähm, nein, also, äh
Ja, genau. Ja.
,äh, tatsächlich, beim beim Einkaufen, ähm, gucke ich einfach, was ist grad so da? Ähm, es gibt ja in dem Gemüsebereich immer noch diese hier „Rette mich Tüten oder Kisten,“ sag ich mal. Äh, da haben sie ja haben sie ja Obst und Gemüse, was entweder krumm und schief ist oder halt schon 'n bisschen bisschen angeditscht ist. Da kriegt man aber auch viel Mist in diesen Kisten, also da muss man immer 'n bisschen aufpassen, was man da mitnimmt. Ähm, das ist aber eine Variante im Supermarkt, dann dann viele Supermärkte haben ja auch irgendwie im Kühlbereich noch mal 'ne Ecke mit mit Produkten, die bald ablaufen, die ja noch mal reduziert sind. Da schaue ich schon mal, aber ich nehme dann auch nur das mit, was jetzt grade irgendwie in 'n Plan passt. Also, ich ich gucke dann nicht, was ich jetzt daraus machen könnte, nur weil's das eine Ding gibt. Äh, und oftmals sind da so Milchtetrapacks auch schon größer geworden als eigentlich vorgesehen. Ich weiß auch nicht, ob das alles nur so ganz gut ist, was dort steht.
Mhm. Hm. <chuckles> Ja, in dem Sinne, wenn man jetzt Lebens mittel in Supermärkten und sowas ansprichst oder vielleicht auch Kantinen, da sieht man ja auch sehr viel Verschwendung. Ähm, weiß nicht, hast du da irgendwie Ideen oder Beispiele, wo du das vielleicht auch gesehen hast, wo die das besser lösen, vielleicht auch im Ausland oder so? Aber ich habe so das Gefühl, ja, hier in Deutschland müssen die halt nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum gehen und werden äh, die können ja dann im Geschäft, ähm, bis zu 'ner gewissen Grenze ja dann auch was reduziert verkaufen, was schon abgelaufen ist, aber das geht ja nicht auf frische Produkten. Ja, und dieser Joghurt, der ist ja eigentlich dann noch gut. Hm, ich weiß, es gibt manche Orte, die, äh dann geht das dann irgendwie so an irgendwelche Suppenküchen oder so was, aber das ist ja eigentlich in der Regel nicht so. Das wird ja weggeschmissen, ne?
Aber ja, genau. Ja. Genau, d das ist auch so 'n so 'n Grundsatz, wo ich wo ich das Gefühl habe, dass da am meisten Lebensmittel verschwendet werden. Also, wenn man das jetzt mal auf die auf die große Masse sehen, also was kauft prozentual in den Supermarkt ein und wirft das wirft das weg? Oder 'n Restaurant und was wie viel von dem Eingekauften wirft 'nen Privathaushalt weg? Also, vom Gefühl her werfen Privathaushalte deutlich weniger weg. Ähm, deswegen wäre da der der große Punkt, jetzt nicht nur mengenmäßig, sondern halt prozentual betrachtet. Ist natürlich logisch, dass 'n Restaurant mengenmäßig mehr wegwirft, aber prozentual von dem, was sie was sie eingekauft haben, denke ich, isses auch mehr. Und, äh, na, da gibt's ja gibt's ja viele Sachen. Also, es gibt dieses Too Good To Go, das ist so 'ne so 'ne App, 'ne Plattform, da kann man am Ende als Laden wie auf eBay Kleinanzeigen, was was online stellen. Ähm, aber alles natürlich, ähm
Mhm. Ja.
ja, nicht interaktiver, aber moderner. Also da, Lehrl also bei mir gibt's zum Beispiel in der Nähe oder in der Nähe <chuckles> im nächsten in der nächsten größeren Stadt 'nen, äh, Sushi Laden, der bietet halt jeden Abend 2, 3 Sushi-Tüten von dem, was übrig ist, an. Da kann man das kaufen, muss zu 'ner gewissen Zeit hinkommen und das abholen.
Mhm. Ah, das ist ja zum Beispiel schon was.
Und
Ja, ich denke auch, ähm, je reicher die, äh, Nation oder das Land, desto mehr Verschwendung, weil ich habe jetzt auch zum Beispiel jetzt auch schon mal in Drittweltländern gelebt 'ne Zeit lang und da sieht man dann halt, da wird nix weggeschmissen. Das wird dann halt an den Hund oder die Katze oder sonst was verfüttert. Und, ähm, egal ob das jetzt 'n Supermarkt ist oder, äh oder 'n, ähm, Restaurant oder Sonstiges, weil die Armut da einfach so groß ist, ne? Ja.
Ja. <clears throat> Definitiv, definitiv. Das ist auf jeden Fall so, dass es hier nicht ganz so doll wertgeschätzt wird, aber ich habe auch das Gefühl, es nimmt zwar nicht vom Finanziellen her, was bei denen, wohl eher der Beweggrund ist, ähm, wieder wieder mehr Fahrt auf, sondern, ähm, vom Umweltgedanken her
Da
denke ich, kommt das jetzt immer mehr, also, allgemein ja alles, was mit Umwelt zu tun hat, wenn's öffentliche Verkehrsmittel oder das Reisen mit mit Flugzeug oder doch lieber mit dem Zug ist, ähm, genauso dort und, ähm, denke, deshalb wird das auch immer mehr. Also, es gibt inzwischen auch Supermärkte, ähm
Ja.
die dieses Too Good To Go anbieten. Ich habe das letzt selbst letztens gesehen, das hat zwar nicht so viel mit Lebensmitteln zu tun, aber da hatte der der OBI hier in der Region, also 'n Baumarkt, äh, hier so, äh
<chuckles>
so Zierpflanzen <chuckles> auf Too Good To Go angeboten, weil die halt sonst weggekommen wären. Ähm, ja, also das wird auf jeden Fall
Oha. Okay. Ja gut, ich mein, besser als, ne, das zu versch äh schwenden, ne, ja, ist schon so. Ich habe auch gesehen in so größeren, ähm, Städten, in Berlin und so oder auch im im Ausland, habe ich das viel gesehen, Australien, zum Beispiel, dass es da so Geschäfte gibt, wo man dann da wirklich wie früher noch eng wie in seinem da mitgebrachten Glas, oder die bieten natürlich dann irgendwelche Tüten oder so was an, sich dann den Reis oder die, ähm, weiß ich nicht, Nüsse und alles Mögliche halt dann da so abfüllt, ne, abwiegt. Und dass es dann halt auch zumindest schon mal kein Verpackungsmüll gibt, ähm, ja.
Mhm. So Unverpacktläden.
Ja, genau. Also, sowas fände ich tatsächlich auch cool, aber die sind halt dann auch oft sehr teuer. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das können sich dann vielleicht auch dann nur gewisse Einkommens äh, äh, Klassen leisten, ne? Also
Ja, das das ist ja wie wie mit wie mit Bioprodukten und dann je nach Bio Bio-Standard ist das natürlich im Vergleich zu jetzt mal 'ner Hausmarke, sage ich mal, von 'nem von 'nem Supermarkt um einiges teurer und es ist einfach für für nicht alle wert und können sich auch nicht alle leisten verständlicherweise. Das wäre vielleicht auch 'n Punkt, wo man wo man aus aus Gesetzgeber-Sicht angreifen müsste, um zu sagen: „Gut, das das beschränken wir mehr, entweder die Verpackung oder es wird halt, äh, so unverpackt-Sachen mehr subventioniert, um das halt günstiger anbieten zu können.“ Ähm
Ja.
das wären alles so Sachen, wo natürlich Einspar äh, Potenzial ist, sei es an Müll oder auch an Lebensmittelverschwendung, weil wenn man sich's selber abpacken kann, kann man ja auch gleichzeitig kleinere Mengen nehmen oder halt genau die richtige Menge, wenn's halt das immer nur in 1 kg- Gebinden gibt, aber man braucht halt 2,5 kg und kriegt die restlichen 500g nicht verarbeitet, dann, äh, wäre das ja auch 'ne gute Option, um zum einen Verpackung, aber auch Lebensmittelverschwendung einzudämmen.
Ja, absolut. Wenn ich jetzt da höre, Waschbären und du hast 'n Kompost und so, dann, äh, gehe ich davon aus, du wohnst eher ländlich? Ähm, pflan pflanzt ihr denn da auch selber, ähm, Sachen an, äh, um jetzt da irgendwie Geld einzusparen oder auch, wenn man jetzt, sage ich mal, den Salat im Garten kann man ja auch einfach, äh, so pfl pflücken, dass man nur so viel davon nimmt, wie man jetzt auch für den Salat braucht. Man muss ja nicht gleich den ganzen Kopf da rausreißen. Ähm, das spart ja in dem Sinne auch. Machst du das auch oder, äh, fressen dir das dann auch die Waschbären vorher weg?
Ja. <giggles> Genau, also, grundsätzlich hat ja natürlich alles, was was aufm Beet wächst, weder Verpackung noch Transportweg. Also, es ist ja in jeder Hinsicht gut. Ähm, zu Hause ist da jetzt ganz wenig bis auf 'nen paar vereinzelte Tomatenpflanzen, die mal mehr und mal weniger tragen, ähm, ist da jetzt nicht viel, ist eher alles sehr, sehr, sehr, sehr grün und für die Bienen ausgerichtet. Ähm, genau, also, da mache ich mir jetzt gar nicht so die Mühe, habe auch gar nicht so viel Zeit dort jetzt im Garten noch, äh, großartig, mich um die Pflanzen zu kümmern. Und, ähm, also, da nicht aber viele Nachbarn, ich sehe es oft, die haben da vor allem die älteren Leute, die sowieso viel zu Hause sind da, die haben 'n halben Gemüsebetrieb bei sich im Garten, ähm, fragt man sich immer, wer das alles essen soll, so viel wie die bei sich im Garten stehen haben.
Immer. Okay. <laughs> Äh, ja, ich meine, vielleicht verkaufen sie, oder tauschen mit den Nachbarn oder so so wie das früher war.
Ja, das auch, ja.
Das war ja damals alles auch irgendwie weniger verschwenderisch. Also, ich denke mir, je mehr- ich weiß nicht, ob du das auch so siehst- aber je mehr Globalisierung, desto mehr Lebensmittelverschwendung, kann man ja auch schon so sagen, oder?
Na ja, so so mehr auch einfach, äh, leicht verfügbar ist. Also d an alles kommt man leicht dran, das ist alles, klar, in den letzten Jahren preislich deutlich gestiegen, aber trotzdem noch megagünstig vereinzelt und dann sagt man sich: „Ach, das kostet nur 2,50 € nehme ich mit.“ So und dann steht der steht der Kräuterfrischkäse hinten rechts im Kühlschrank, weil man den ganz schön fand im Laden, um ihn dann 4 Wochen später, äh, in Restmüll zu werfen, weil er dann doch verschimmelt ist, weil m das hat dann irgendwie doch nicht gepasst. Aber das stört jetzt nicht großartig die die Einzelperson.
<chuckles> Ja. Genau, ja, ja. Ich denke auch dann wiederum, ähm, je reicher die Nation, desto mehr können sich auch vielleicht leisten, zu verschwenden, ne, wo dann bei dem anderen bei dem Armen dann wirklich der Kühlschrank dreimal umgedreht wird und alles verwertet wird, hm, und dann der andere vielleicht auch noch die Haustiere mit versorgt werden müssen, dann ist das ja halt in in so industriellen, äh, Ländern ganz anders, ne, ja.
Ja.
Mhm, auf jeden Fall interessant, wie du das alles so siehst. Ähm, da habe ich ja schon auch, ähm, ganz interessante Aspekte mitgenommen, <clears throat> ähm, wie man da so Lebensmittelverschwendung eindämmen kann. Ähm, ich hoffe, ich konnte dir auch 'n bisschen weiterhelfen, ähm, in dem Sinne, dir vielleicht noch 'n paar Tipps mit auf den Weg geben. <chuckles>
Definitiv. <chuckles> Definitiv, hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, immer wieder gerne.